İş ve özel hayat dengesini korumak için neler yapıyorsun?
Eee, ya, bu aslında bir şeyler yapmayı deniyorum. Zorlandığım bir konuydu aslında, eee, geçmişten beri bu. Emm, ben çünkü biraz, hani, iş hayatının stresini kolayca, eee, kafamdan atabilen bir insan olamadım uzun süre. Hâlen çok değilim aslında ama, eee, biraz o ondan kaynaklı olarak, hani, "İşi biraz eve getirme." derler ya, eee, hani, onu bazen önleyemediğim zamanlar sık oluyordu. İşte, ona yönelik bazı, eee, şimdi denemelerim oluyor. İşte, bana iyi gelen, biraz stresi azaltan şeyler deniyorum. Biraz da, hani, o konuda iyileşmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim.
A, neden? Ha. Tamam. Hı hı. Harika. Eee, şimdi, anlattığın kadarıyla sen aslında, hani, dışarıdan müdahale olmaksızın sen işi, eee, aslında kendi yaşamına bir şekilde dâhil ediyorsun ve bundan da, hani, çok da hoşnut olmadığın için, eee, bunu İşi işte bırakmanın, eee, yollarını arıyorsun. Bu her zaman aslında böyle olmuyor, değil mi? Bazen mesela çalışan gerçekten bu ayrımı çok iyi yapabiliyor ama işveren bu anlamda çalışanın sınırlarına saygı duymuyor ve, eee, bu sürekli olarak, işte, arama, mesaj atma, hafta sonu, hafta içi, mesai saati, dışı. Şimdi, senin, böyle, somut bir tecrüben var mı? Nasıl bir çalışma sistemin var? Hiç bu anlamda sıkıntı yaşadın mı sen de?
Hı hı. Evet. Emm Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Yok, aslında, yani, o açıdan şanslıyım diyebilirim çünkü, emm, yani, m şu an çalıştığım yerde mesai saatleri dışında, hani, bize aslında ulaşmaları sanırım yasak bile. Yani, hani, eee, o açıdan şey, yani, şey, hani, ulaşırlarsa kimseyi şikâyet etmem ama kimse de, hani, iş hakkında bir şeyi mesai saati dışında sormaz, o açıdan aslında iyi. Emm, hani, o açıdan rahatım ama benim aslında kendimle ilgili daha çok, hani, dış etkenlerden ziyade Yani, mesai, işte, günde 8 saat mesaim oluyor ama o mesaide olan bitenlerin izi bende bir süre daha kalıyor işte. Çünkü insanlarla çok yakın çalışıyorum. E, birçok kişinin hem mesai saati sırasındaki sorunlarıyla ilgileniyorum, işte, eee, bazı, ııı, verilerle alakalı sorunları çözmeye çalışıyorum, bazı şeyleri analiz etmeye çalışıyorum vs. derken biraz, emm, hani, kafamda birçok soruyla gün geçiyor ve o sorular tabii ki mesai sonunda bitmemiş oluyor.
Hı hı. A! Harika. Yasak. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Kalıyor. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
Ama, eee, işte işte, işten çıkıp, eee, araya bir şey sokmazsam, eee, o sorular hep kafamda dönmeye devam ediyor. Tabii. Evet. Uykumda bile devam ettiğine şahit oluyorum bazen. Evet.
Hı hı. Elbette, tabii ki. Ah. Yani, evet, ve bu da enteresan bir nokta. Dışarıdan bir etki yok ama yaptığın işin doğası belki gereği, eee, sürekli olarak o işin o yoğunluğu, o, işte, iş soru işaretleri senin günlük hayatına da aslında yansıyor ve senin başka bir şeye konsantre olmanı zaman zaman da engelleyebiliyor. Eee, burada sevdiğin şeyi yapıp yapmamak da aslında önemli değil mi sence? Mesela sevmediğin bir işi yapıyorsan o sorular seni yansıdığı s müddetçe çok daha rahatsız edebilirken, biraz daha ilginin olduğu bir alanda çalışıyorsan, bu müdahale, yani, o sorular senin kafanda kalsa bile sen akşam yemek yerken, uyurken seni o kadar mutsuz etmeyebilir, diyebilir miyiz?
Evet. Mantık. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, aslında diyebiliriz, böyle bir şey var. Belki çok daha zevk aldığım bir şeyi yapıyor olsaydım, belki biraz daha, hani, kafamda dönmesinden rahatsız olmayabilirdim ama bir yandan da çok nefret ettiğim bir şey de yapmıyorum. Hani, çalıştığım insanlar da, hani, iyi anlaştığım insanlar vs. hani, aslında birçok şeyinden memnunum, emm, ama belki de biraz bunun getirdiği yük de var. Hani, sevd hani, nispeten sevdiğim, yakın hissettiğim insanlarla çalıştığım için, hani, emm, iyi şeyler yapmaya çalışıyorum ve ve, hani, kendime hata yapmayı çok yediremiyorum vs. Biraz fazla sorumluluk, ııı, binmiş oluyor, ııı, diye düşünüyorum. Belki o sorumluluğu biraz fazla abartıyor olabilirim kafamda. Eee, o yüzden aslında biraz şey olabilir, hani, zorlanıyor da olabilirim.
Hı hı. Evet. Süper harika. Hı hı. Evet. Evet, aslında çok güzel ifade ettin. Şöyle ki, eee, yani, iş-yaşam dengesinin burada kaçmasının aslında temel sebebi senin mükemmeliyetçi yapın gibi görünüyor sanki biraz. Çünkü yaptığın işi en iyi şekliyle yapmaya çalışıyorsun, çalışma arkadaşlarına, eee, y yani kendinin en m maksimum, eee, verimlilikte aslında onlarla beraber bir iş birliğinde, eee, olmayı istiyorsun. E, tabii ki bu da sana ağır bir sorumluluk. A bu ağır sorumluluk da aslında bir sürü, "Acaba öyle mi oldu, böyle mi yaptık?" diye takip sorularıyla şey yapıyor, eee, hayatına, eee, yansıyor. Peki bunun için mesela hiç meditasyon, işte, yoga, yani, daha böyle anda kalma üzerine pratikler hiç denedin mi, neler yaptın bunu ayırmak için?
Evet. Evet. Bu doğru. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Yani, işte, eee, hani, bununla biraz başa çıkmak için aslında çabalıyorum dediğim biraz öyle şeylerdi. Çünkü, hani, benim özel bir hayatım da var ve, hani, özel hayatımda da, eee, iyi bir şeyler yapmak istiyorum tabii ki de ama orayı kötü etkileyince, hani, ondan kurtulmak istedim tabii ki. Emm, yani, meditasyon çok değil aslında ama yüzmeye başladım tekrardan. İşte haftada 2-3 kere biraz yüzmeye gidiyorum ki biraz kafamı boşaltmak için çok iyi geliyor. Sonra, emm, eee, yoga sabahları biraz erken kalkıp, yani, yoga gibi diyeyim. Biraz esneme, gerilme hareketleri vs. yapıp, hani, biraz kendimi rahat Fiziksel olarak hem meşgul etme hem de rahatlatma yolunu, eee, biraz denedim, o da gayet iyi geldi. Bir de işte, hani, bu mesaiden çıktığımda biraz, eee, hani, işi unutmak için araya bir şey koyma şeyi, ya, ııı, işte, birileriyle buluşup bir şeyler içme olabilir veya bir bir yürüyüş yapıp sonra, işte, eve doğru yönelme gibi olabilir ya da dışarıda bir şeyler atıştırıp, hani, ya da bir sinemaya gidip öyle eve geçme gibi bir şeyler, yani, araya bir şey girdiği zaman, eee, bunun azaldığını da gördüm. Eee, öyle pratikler deniyorum şu an, eee, biraz iyi geliyor doğrusu.
Süper. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Harika. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. A, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, aaa, çok güzel bir noktaya değindin aslında. İş çıkışı başka bir tecrübe. O işteki o bütün stresi belki absorbe ediyor ve tabii ki bu, eee, fiziksel olarak da bir şey daha yapmak insanı daha çok yorduğu için eve gidip artık bir şey düşünmeye fırsat kalmadan, yani, beden kendisini uykuya bırakabiliyor. Eee, peki burada a aslında şöyle bir husus var. Eee, şimdi, sen zaman zaman bu kaygını, stresini evet, eee, yansıtıyorsun kendi yaşamına. Bu çizgi her zaman bu kadar net olmayabiliyor ama duyguların da bu şekilde yansıyor mu? Örnek veriyorum, o gün iş yerinde gergin bir gün geçirdin, eee, o, işte, hoş olmayan bir şey yaşandı bir arkadaşınla. Bu senin özel hayatında da ailene, beraber olduğun insanlara aynı şekilde yansır mı bu duygu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Yani, aynı şekilde olmasa bile bir şekilde yansıyor. Yani, eee, kötü bir tecrübe olmuş ol ya, olmuşsa ki eskiden, hani, ilk başlarda çok daha fazla, hani, böyle, uzun uzun duvara, hani, eve gelip duvara baktığım falan çok zamanlar olmuştu. Şimdi artık, hani, biraz kontrol ede edebiliyorum galiba kendimi ama, işte, dediğim şeyler biraz işe yaradı. Emm, şey, hani, o kötü şeyi kafamda döndürüp, eee, "Şöyle de olabilirdi veya aslında bunu bu şekilde müdahale edebilirdim veya böyle diyebilirdim veya, hani, buraya gelene kadar aslında şuralarda hata yaptık." falan gibi, hani, böyle z onu derine yani, onun iyice derinine inene kadar gidiyorum aslında. O da, böyle, çı ı kısır döngü bir dü düşünce dünyasının içinde aslında dönüyor. Öyle çok üretken bir düşünce veya his de değil. Eee, onun için de biraz kayboluyor insan, hani, biraz karanlıklaşıyor orası falan. Eee, ama artık biraz daha iyiyim bence, hani. Emm, dediğim gibi, hani, araya bir şey sokup, özellikle öyle günlerde kötü bir gün geçirdiysem, mesaiden hemen sonra biraz daha, böyle, kafamı çok meşgul edecek bir şeyler, eee, yaparak, eee, işte, veya kafamı tamamen boşaltacak bir şeyler yaparak ki, hani, fiziksel aktivite, eee, bunda çok, eee, iyi bir rol oynuyor. Emm, şöyle çünkü, hani, biz sürekli bilgisayar başında, sürekli ekrana bakarak çalıştığımız için mental olarak yoruluyoruz ama fiziksel olarak yorulmuyoruz. Fiziksel bir yorgunluk ekleyince, aslında, o mental olarak da biraz rahatlatıyor insanı. Hı hı.
Hımm. Elbette. Hı hı. A. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Elbette. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Dengeliyor. Tabii ki. Aslında şey dedin, yani, hani, "Çok da faydalı Sonuçta bir kaygı çok da faydalı bir durum değil. Bir kısır döngü." dedin ama, a emm, bu aslında tadında yapıldığında sence de hatalarından öğrenmek için, yani, bugün bugünün gün sonu muhasebesi çok faydalı değil mi? Aslında sen bunu mesela sadece iş yerinde bırakabilsen ya da işten çıktıktan sonraki yarım saatini, hani, "Bugün nasıl daha iyi, neleri daha iyi yapabilirdik, neyi yanlış yaptık, hani, işte, bundan hangi dersleri çıkardık?" gibi bi bir muhasebe kesinlikle çok faydalı olabilir ama bunu aslında orada kapatabilsen, eee, çok da o o yani, olumlu şeyler var içinde. Doneler de var.
Evet. Tabii. Evet. <chuckles> Değil mi? Doğru. Evet. Aslında öyle çünkü, hani, b böyle bir kaygı olmazsa da bu sefer, hani, işini iyi yapma veya i insanlarla iyi anlaşma gibi bir derdin olmadığı anlamına geliyor aslında. Emm, yani, o kaygıyı yok etmek değil ama evet, onun biraz ölçüsünü tutturma konusunda zaten, eee, çalışmak lazım galiba, bence de öyle. Eee, işte, onun ölçü ayarını çok tutturamadığım için biraz zorlanıyordum ama dediğim gibi, şu an bence özellikle yüzme, eee, ya, mucizevi bir şekilde iyi geldi bana diyebilirim. Çünkü, hani, eee, tekrar eden hareketler yapmak, hani, sürekli kulaç atmak Atıyorum, bir 45 dakika boyunca kulaç atıyor olmak, hani, hep aynı hareketi yapınca o düşünce zinciri aslında bir, eee, biraz kırılıyor. Hani, sürekli kafanda çevirdiğin düşünce yerine o giderek boşluğa, hani, sadece kulaçlarını düşünmeye başlıyorsun, sadece nefesine odaklanıyorsun vs. ve, eee, kafanı boşaltmış bir şekilde çıkıyorsun ve biraz fiziksel olarak yorgun çıkıyorsun ki çok güzel bir his. Eee, sonrasında gerçekten işi hiç düşünmüyorum. Ne kadar zor bir giris gün geçirmiş olursam olayım, o tatlı bir yorgunluk, fiziksel yorgunluk hissi kalıyor, yani, kafa yorgunluğundan ziyade.
Elbette. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Harika. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle, işte. O kafa yorgunluğu ve fiziksel yorgunluk aslında bi bir noktada buluştuğunda zaten, yani, beden o artık adrenalin salgılamayı belki bırakıp kendini tamamen rahatlatıyor. Burada, eee, şöyle bis eee, s soru aslında ortaya çıkıyor. Şimdi, senin şirket kültürün anlattığın kadarıyla bu iş özel, yaşam dengesini korumak için de çok uygun bir kültür. Herkes çok saygılı, eee, belli kura kurallar var. Kimse kimseyi mesai saatleri dışında taciz edemiyor gibi, gibi. Şimdi, bazen her zaman böyle olmuyor, ya, daha önceki çalışma tecrübelerin nasıldı? O zaman senin iş, yaşam dengen nasıldı, yani? Daha farklı, eee, çalışma şirket kültürlerinde.
Evet. Hı hı. Evet aslında. Hı hı. Hı. Evet. Hı hı. Evet, yani, şirket ortamına ben çok girmemiştim aslında yurt dışına çıkmadan önce. Daha, böyle, serbest şeyler yapmak istiyordum hep. İşte, bir süre hani, bir otelde çalışmıştım vs. Emm, sonrasında, işte, bir süre ya, bir de hep farklı, farklı işler yaptım. Bir süre bir, eee, araştırma asistanlığı bir profesör için yapmıştım ama hep bağımsız işler gibiydi. Böyle bir kariyer odaklı bir şey değil de "Tamam, bu sefer bunu yapayım, a, böyle bir şey çıktı, bunu deneyeyim." falan gibi. Dolayısıyla, eee, şeydi, bir yandan, hani, biraz kafam rahattı ama bir yandan da, hani, hangi iş olursa olsun ben biraz ciddiye alıyorum galiba. Hani, o işleri de hep, böyle, şey, mesela o, i emm, araştırma görevlisi gibi çalıştığım ya da asistan gibi çalıştığım dönemde gece gündüz okur yazardım, falan. Eee, öyle geçiyordu. Yani, biraz kendimi kaptırmıştım. Otelde çalışırken zaten, eee, sabah uyandığım an mesai başlıyordu gece uyuyana kadar. Hani, o da çok yoğundu falan, emm, ama bir yandan, hani, fiziksel olarak da çok aktiftim. Hani, öyle, ü kafa olarak da çok yorgunluğum yoktu. Her işte ayrı bir tür tecrübe, ayrı bir tür yorgunluk ve ayrı bir tür stres oluyor aslında. Ama bence, eee, ofis ortamındaki ofis ortamında bununla başa çıkmak kadar hiçbiri zor değildi. Yani, bence nedense ofis ortamı biraz daha, böyle, şeyleri, eee, uygun. Hı hı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Harika. Hı hı. Evet. Hı hı. Elbette. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Değil mi? Müsait, elbette. Yani, i yaptığın işe göre, çalıştığın alana göre, eee, işte, takımla mı çalışıyorsun tekil mi çalışıyorsun, ofiste mi, evde mi? Aslında bu dinamikler kesinlikle değişkenlik gösteriyor ve iş, yaşam dengesini korumak, eee, kolaylaşıyor, bazen zorlaşabiliyor. Ge kesinlikle bu bunların hepsini hesaba katmak lazım. Peki, yani, senin, eee, anlattığın kadarıyla sen daha farklı alanlarda tecrübelerin olmuş ama her zaman, yani, kafan, eee, en iyisini yapmakla meşgul olduğu için aslında iş, eee y kendi özel yaşamına da belki bu kadar entegre olmuş durumda. Peki, bunun dışında, eee, hayatın diğer alanlarında da bu kadar, böyle, eee, hani, "Her şeyin en iyisini yapayım, elimden gelenin, her şey, v eee, mükemmele yakın olsun." gibi bir kaygı duyar mısın? Yani, o alandaki duygular da, diyelim ki, özel hayatında bir problem yaşadın. Onun sorgusu da işe yansır mı, ya, bunu konuştuğumuzun tam zıttı.
Evet. Öyle. Hı hı. Evet. Evet. Ha, tabii ki, o da yansıyor evet, ki, yani, evet, özel ilişkilerde de öyle bir kaygı oluyor. Hani, insan arkadaşıyla veya, işte, beraber olduğu kişiyle vs. Hani, onlarla da, hani, eee, iyi bir ilişki, eee, sürdürüyor olmak istiyor vs. ve, hani, orada da her zaman her şey yolunda gitmediği için, ııı, çıkan sorunları bir şekilde kafaya takıp çözmek gerekiyor vs. Aslında orada da çok farklı değil. Eee, hani, şey olarak, fikir olarak onu da iyi yapmaya çalışıyorsun, işi de iyi yapmaya çalışıyorsun gibi. Sonuçta, hani, bir paylaşım da, mesela, bir arkadaşınla iyi bir paylaşım, yani, iyi bir arkadaşlık kurmak istiyorsan onun için biraz özen göstermen gerekiyor, onun için çalışman gerekiyor aslında. Eee, bence o açıdan, hani, tabii ki, çok farklı şeyler iş hayatı ve özel hayat ama bir yandan aslında, eee, niyet olarak düşündüğün zaman, eee, ikisi de örtüşüyor diyebilirim. Emm. Hı.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii ki. Peki, şurada şöyle bir, aslında, merak konusu uyanıyor. Eee, şimdi, işine senin kadar bağlı biri nasıl tatil yapıyor? Tatile geliyor mu o düşünceler, o kaygılar?
Hı. Evet, onu da onu da son olarak söyleyeyim. Ben tatil için çalışıyorum aslında bir yandan da ve tatillerime çok özenirim. Yani, kiminle beraber gidiyorsam özellikle, hani, çok iyi zaman geçirmek için, böyle, hani, şey, benim için çok özel zamanlardır. O yüzden ona da çok özenirim, onu da iyi yapmaya çalışırım, yani. <chuckles>
A! Harika. Hı hı. Harika. Oraya iş kaygıları yansımaz ama değil mi tatil senin özel alanın? Her şey kapanır.
Yok, yok orada, evet, kesinlikle.
Süper! Eee, çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten iş, yaşam dengesi üzerine çok detaylı konuştuk. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Benim için de öyleydi. Ben de teşekkür ederim, görüşmek üzere.